Como que você integra trabalho remoto na rotina doméstica?
Então, eh, é uma coisa bem fácil e complicada ao mesmo tempo, né, tudo depende da nossa organização. Então, o truque pra mim sempre foi ter uma rotina fixa. Então eu escrevo muitas vezes o que eu tenho que fazer, se eu tenho coisas extras a fazer, porque eu acabo esquecendo, ou eu acabo ficando com preguiça. E eu tento fazer as coisas doméstica depois do meu trabalho remoto, porque me facilita um pouquinho.
Aham. Uhum. Hum, joia. Entendi. Certo.
E, o trabalho doméstica, a gente consegue um pouquinho, né, espostar, levar um pouquinho daqui para lá. Tanto, a gente tem restante do dia para fazer tudo, e a gente tá sempre em casa, no caso. Mas, o trabalho, se a gente deixar para o final do dia, fica mais caótico, que tem criança, família. Então para mim a prioridade é trabalhar no período da manhã. E aí depois, eu vou fazendo as coisas de casa, sempre de acordo com o que eu tenho na minha listinha.
Hum Ai, que bacana. Eh, e como é o seu dia a dia? Eh, integrar o trabalho remoto com as tarefas de casa, como você disse, parece ser uma tarefa bem administrada. Você tem alguma rotina também, assim, de limpeza, que você faz para ajudar?
Uhum. Sim. Sim, sim. Então, eu tenho a minha rotina, né. Eu acordo super cedo, porque a minha prioridade principal, né, é minha, de acordar bem, me sentir bem de fazer algo para mim, que não inclua a casa, família, marido. Então, eu assim que eu acordo eu acordo lá para as 6h, mais ou menos. Acordo, tomo aquele banho, sabe, quentinho, para despertar bem. Tomo o meu café da manhã, vou para academia.
Aham. Uhum. Hã, que legal.
Depois da academia, eu volto pra casa. Tomo um segundo café da manhã. <chuckles> Porque eu queimei todas as minhas calorias. E o café da manhã é inegociável. Eu preciso daquele momento sozinha, sabe? Não gosto de
Ai, que legal! Aham. Ai, que bom. En seu momento terapia, né.
É, eu amo, eu amo momento sozinha de reflexão, que eu possa fazer o que eu quiser, sabe? Se eu quiser ver um pedacinho de uma série de manhã cedinho, eu vejo. Se eu quiser ficar em silêncio ouvindo uma música enquanto tomo meu café, eu faço. O importante é não ter ninguém me perturbando, sabe? Então
Hã. Ai, que legal!
A minha manhã é isso. Aí eu volto pra casa, e mais ou menos por volta das 9h, 9:30 tomo um banho rapidinho, me conecto pra trabalhar, que aí eu faço a minha rotina de trabalho. E, é isso. Quando o resto do dia é, preparar almoço, ir pra frente com pouco de limpeza, roupa pra lavar. As coisas que a gente consegue, né.
Aham. Aham. Uhum. Hum. Olha, olha es e e você acha que eh eh Eu queria que você falasse mais sobre isso, porque é uma dica que eu acho que faz uma diferença muito grande. Não é todo mundo que tem esse tempo, né. Queria que você falasse mais sobre isso.
Sim. É. Exato. Então, eu descobri, né, que tem uma coisa que muita gente não usa. Eu tenho a máquina de lavar louça, que ajuda muito já, e tenho a máquina de lavar roupa, né. Eu programo as minhas máquinas pra lavar num horário que eu sei que eu não vou estar em casa.
Hã. Hum. Ótimo. Uhum. Olha. Que bacana! Entendi.
E e enquanto eu tô malhando, a máquina de lavar tá trabalhando, ela vai lavar a minha roupa, aí eu chego da academia, antes daquele meu banho que eu falei, né. No meu café no meu segundo café da manhã, o pós treino. Eu pego já estendo a roupa, entendeu? Então já é uma tarefa de casa que foi feita.
Hum. Uhum. Uhum. Uhum. Uhum.
E aí, a máquina de lavar a louça, ela já parte também, sabe? Então é muito importante a gente entender que algumas coisas dentro de casa, funcionam sem a gente.
Sim. Em conjunto. Entendi.
É, a gente não precisa estar sempre ali, ai eu não fiz a a não lavei roupa, porque eu estava fiquei na rua o dia inteiro. Não, não precisa. Calcula, ela calcula até tipo 24 horas, sabe? Eu coloco de noite a roupa lá dentro e a roupa lava no dia seguinte.
Hum. Jóia. Olha, entendi. Muito inteligente, né, essa essa sua rotina, achei muito bacana. <laughs> E e você com as outras pessoas que moram em casa? Você também combina assim que as pessoas têm responsabilidades ou você que toma conta de tudo mesmo?
<laughs> Aham. Então, a responsabilidade principal é minha, né. O meu marido não participa muito nas tarefas porque ele sai da de casa às 7h volta às sete, oito da noite, então seria até injusto, né. Ele paga todas as contas, e eu fazer ele trabalhar o 100% dentro de casa também. Mas fim de semana, ele cuida do jardim, faz as coisas, "de homem", os trabalhos de homem, famosos. <laughs>
Hum. Entendi. Aham. Sim, sim. Uhum, uhum. Certo. Aham. <laughs>
As minhas filhas, são o meu braço direito e o meu braço esquerdo. Por que são duas adolescentes, então quando elas chegam já da escola, eu já deixo uma lista pra elas do que eu sei que eu não vou conseguir fazer
Ai que bom. Hum, entendi. N ai que legal.
e que eu quero que seja feito, entendeu? E não tem como reclamar, não tem como dizer: "Ah, não vou fazer tô cansada.". "Não! Você vai fazer!", porque é uma coisa que se eu fizesse me duraria 1h, porque eu iria fazer bem feito, mas elas fazem super rapidinho pra dizer que fez, sabe? Mais ao menos então foi feito. Me ajudou. Então se eu
Uhum. Hum, entendi. Entendi. Entendi. E, eu percebi que aham.
Ih, sim.
É porque eu achei muito bacana que eu percebi que você tem, eh, as tarefas sempre bem determinadas, né? Uma uma listinha. Então isso tem ajudado você a programar não só a sua rotina, mas também da sua da sua família, né, que possam te ajudar e isso tá fa faz faz toda a diferença. Achei b interessante.
Sim, sim. Exato. Sim. É, olha, é muito importante você saber o que você vai fazer durante o dia, porque senão a gente acaba se perdendo, sabe? Que chega tipo lá por volta de meio-dia, "Ah eu vou fazer o almoço". "Ai, que que eu vou fazer gente?". "Ai, que que eu tenho na geladeira?". Não, faça uma lista. Eu tenho um menuzinho do que eu vou comer, sabe, sou super organizada nessas coisas. Eu preparo o meu menu, preparo a minhas marmitas.
Uhum. Uhum. Hum. Hum. Ótimo.
Então, se eu tenho que trabalhar um pouco a mais hoje ou amanhã, eu não tenho nenhum problema; eu tenho o franguinho desfiado já pronto, eu tenho uma carne que está descongelando para hoje e de noite; então, sabe, é muito uma questão de organização a gente tem que colocar no papel o que a gente tem que fazer. Porque quando a gente escreve, faz uma planilha, a gente organiza; e quando tá tudo organizado, já na sua cabeça no seu papel, você não perde tempo procurando o que fazer.
Aham. Sim. Aham. Uhum. Aham, aham. Entendi. Hum, certo. E você tem, assim, eh, você consegue perceber quando as coisas estão saindo do seu controle? As interrupções, os horários, você consegue administrar isso? Eh, pra você é fácil?
Hum. Eu consigo administrar, fácil, não é. Mas a gente consegue administrar sobrecarregando um dia ou não, porque eu hoje sei que, ah, as meninas vão chegar, mas elas têm prova amanhã, então eu já não vou pedir ajuda das minhas filhas pra fazer alguma coisa, porque elas têm uma prova, vão estudar, prioridade é o estudo. Então eu sei que eu tenho mais coisas a fazer, porque meu trabalho vai se estender. O que que eu faço? Eu vou ver o que é que eu consigo passar pro dia seguinte ou 2 dias depois, coisa que não tenha tanta importância, sabe? Tipo, eu limpo o meu banheiro todo santo dia.
Aham. Uhum, certo. Hã. Uhum. Certo. Hum. Aham. Certo. Ah, jóia.
Entendeu? Então, se hoje eu sei que eu estou com pouco tempo, que eu tenho que dar preferência pra cozinha, que a cozinha tem que estar sempre limpíssima, que eu tenho que dar preferência a lavar a roupa de cama, porque a roupa de cama sujou e a outra tá suja, eu vou fazer o que tem mais urgência. E a coisa que eu sei que eu posso deixar pra amanhã, porque tá limpo, porque é uma coisa que eu faço todo dia, como o banheiro, eu vou deixar pra amanhã.
Uhum. Aham. Sim. Olha, entendi. Você acaba fazendo a a lista de prioridades, né? Dando um tique naquilo que dá pra fazer e o que não dá joga pro dia seguinte. Entendi, olha que bacana essa sua dica. Eh, sempre é importante ver que existem coisas que podem ser administradas, né. E você tá fazendo isso de forma muito bem feita.
Exato. Exatamente. Sim. É importante a gente trazer atenção, né, que a vida não é só trabalhar, né? A gente tem que trabalhar, a gente tem que cuidar da casa, tem que cuidar da família, a gente tem que cuidar da gente também, né. A saúde mental é super importante. Não adianta a gente fazer uma sobrecarga no nosso dia, na nossa mente, pra ter tudo perfeito, sabe. Ai, super sincronizado, tudo perfeitinho. Quando chega na tua casa e fala assim: “Nossa, parece aquela casa de revista. Parece que ninguém mora.”. Gente, não adianta, a nossa saúde mental é mais importante. Então, quando a gente tem tudo assim organizado, né, a gente sabe que “Ah, isso aqui eu posso deixar pra depois, isso aqui eu posso deixar pra amanhã.”. “Ah, eu estou com mais tempo hoje, eu vou fazer a tarefa de amanhã.”, sabe? Então é uma questão só de organização. E aí a gente tem tempo pra cuidar da gente também, né. Porque a gente merece.
Uhum. Uhum. Uhum. Uhum. Uhum. Certo. Sim, sim. Ah, olha só. Isso. Isso, uhum, entendi. Isso, isso. É, e você falou de de um ponto que acabou que me trouxe uma uma pergunta aqui importante. Eh, você falou sobre a o fato de da sobrecarga, né, em alguns momentos, não ser só trabalho. E você acha que, quando isso acontece, você percebe e consegue ajustar ou você sempre tá conectada na nos trabalhos e nem percebe que se exaustou?
Sim. Sim. Aham. Então, a gente sempre percebe. Porque chega um momento do dia que você fala assim: "Nossa, eu não parei hoje. Nossa, eu não tive tempo de tomar um café. Nossa, eu não vi a novela." Sabe. Cada um tem o seu a sua rotina tem aquela coisinha que a gente gosta de fazer todo dia, e que acaba s indo pra 2ª plano, 3º ou 4º, e quando você se toca, fala: "Opa, calma aí. Por que que eu fiz isso? Por que que hoje eu não parei?" Entendeu? O importante é a gente notar isso e ouvir que: "Oi, tá hora de parar!" Porque ninguém trabalha 24 horas ao dia, entendeu.
Hum. Hum. Ente entendi. Uhum. Uhum. Olha só. Uhum. Olha. Exato. Muito interessante. Isso mesmo. E e isso isso dá dá pra dá pra perceber muito bem quando você tá dizendo, porque parece ter uma rotina bem organizada, então, sabe exatamente, né, quando também ficou exaustivo pra você e pra pra todas os outras pessoas envolvidas, né. Interessante.
<laughs> S. uhum. Sim, sim. É, isso é. Eu acho assim. Em primeiro lugar, tem que vim o nosso bem-estar, né, a nossa saúde mental. Porque se nós não estamos bem, a nossa casa, a nossa família, a nossa rotina vira um caos, sabe. Então é muito importante a gente entender isso. Achar um cantinho da casa que tem uma iluminação boa, que te traga paz, sabe, 5 minutos te basta. Eu, às vezes eu sento e fecho o meu olho e respiro fundo, sabe, aquelas respiração de meditação? 4 segundos dentro. Segura 4 segundos, 4 segundos fora. <laughs> Bem te relaxa.
Uhum. Olha. Olha. Entend Isso. Uhum. Olha, que legal. <laughs> Olha, você tem muitas dicas pra dar, viu? Ad tô adorando. Eu sei achei que eh, eu acho que de fato são coisas que fazem a diferença e que, muito bom ter ouvido, eh, e poder seguir, né. Fazer também a mesma rotina que vocês de organização. Muito obrigada pelas suas dicas, assim. Achei muito importante.
<laughs> Sim. Ai, tá bom. Ah, imagina, foi um prazer conversar com você. Sempre que eu puder, eu vou sempre tá ajudando nessa parte que eu acho que o nosso bem-estar tem que tá ali lado a lado com a nossa rotina diária, seja doméstica, seja rotina de trabalho, rotina de família. O mais importante é a gente estar bem mentalmente, fisicamente. E aí, o resto a gente vai fazendo devagar, devagarinho, com um controle, vamos nos organizar pra não estressar, pra não sobrecarregar.
Isso mesmo. Uhum. Isso, olha Muito bom, isso mesmo. Eu adorei, muito obrigada pelas suas dicas, eh, espero que tenhamos novas oportunidades pra ir ser mais compartilhadas de informação, porque foi muito muito útil. <laughs>
Obrigada. Sim, sim. Muito obrigada. Até a próxima.
Até a próxima. Tchauzinho.